قُل لي كده إيه اللي بيخلّيك تحس بالرضا في شغلك؟
آه. يعني الرضا ده يعني هو الرضا ده ساعات بيبقى يعني ممكن ييجي إن أنا لمّا باحقق مثلًا حاجة حلوة أوي في الشغل ما حدش عملها كده زيّي، تمام، بابقى راضي أوي عن نفْسي في الشغل وإن أنا عملت إنجاز بقى وإن أنا عملت حاجة ما حدش عملها. يعني ده جزء، يعني حسب برضو الرضا اللي أنا عايزه إيه، هل يعني أنا عايز أحس بالرضا إن أنا باقبض كويس والّا أحس بالرضا إن أنا المدير بتاعي آآ، راضي عني والّا أحس بالرضا إن زمايلي شايفينني كويس معاهم. آآ
إمم. طبعًا. جميل. يعني يعني هو الرضا عندك بي يعني له كذا وجه يعني، يعني ممكن تبقى راضي في حالة في الحاجا الحالات اللي أنت قُلت عليها دي كلها يعني.
آه، يعني الشغل بالذات. آه، على حسب بقى، يعني هو ممكن ممكن يوم أبقى راضي عن شغلي كشغل، بس مش راضي عن أسلوبي مع زمايلي مث آآ كان وِحش، أو هُم أسلوبهم معايا ما كانش قد كده وكان فيه حاجات مش حلوة في الشغل. فمم يعني ماشي برضو متضايق، م مش م مش مبسوط، تمام.
إمم. آه. بالضبط. آه. يعني معنى كده إن ال الكلام ده اللي هو الأخير ده إن الراحة النفسية مهمة كده في ف في شغلك؟
آه طبعًا. يعني أ يعني أنا طبعًا لو مش مرتاح نفسيًا، أو لو دخَلت يعني هاقول لِك حاجة أنا واحد من الناس لو دخَلت الشغل كده ولقيت حد مكشَّر أصلًا في وشي ما بارتاحش وما باعرفش أشتغل، فاهم يعني م آه، ي
إمم. ياه! بيأثر على نفسيتك أو على مودك كده طول اليوم. إمم.
طبعًا، آه، فما كنتش حاسس بالرضا ده إن هو إن أنا تمام ومبسوط و ويعني وزي الفل والناس اللي حواليَّ رايقة والجو بتاع الشغل كويس، مش مش هأدّي كويس في الشغل ومش هاحس إن أنا مندمج مع ال مع الشغلانة اللي أنا باعملها.
آه. أكيد طبعًا، أكيد. يعني الوقت ده برضو اللي بتقضّيه في الشغل ده مش وقت قليل، فطبعًا بيبقى برضو آآ، بينعكس على على آآ، يعني مودك يعني طُول اليوم.
بالضبط. آه. أنا ب باقضّي في الشغل طبعًا ب زي ما أنتِ قلتِ كده أنا باقضي في الشغل يعني آآ، من 08:00 لتل يعني حوالي 8 ساعات والّا 9 ساعات وساعات بيوصَلوا ل10 ساعات، أكتر من الوقت اللي أنا باقعدُه في البيت، فلازم يكون فيه اندماج وفيه آآ، ناس صافية بقى نقابلها ما ما نقابلش بقى السوَس واللي بيتخابث واللي بيعمل واللي مش عارف إيه، آه.
آه. إمم. آه. بالمناسبة دي، بمناسبة سوَس بقى والحاجات دي، يعني إيه اللي بيخلّي ال آآ الأمور تبقى مش حلوة بين الزملا في الشغل؟
على حسب بقى، في ناس تيجي تبُص على فلوس إن يعني عايزة تعمل تاخُد اشمعنى ده بياخُد أكتر منّي واشمعنى ده مش عارف إيه، فيحب بقى يقوم إيه، عامل بقى يعني حافر لزميله حُفرة عشان ياخُد شغله. حاجات مش ه آه، بيبقى عندهم أيوه، بيبقى خلاص شايف إن هو مش راضي وبيستخدم أساليب مش حلوة، يعني بيبتدي إن هو يستخدم حاجات بقى مش حلوة عشان خاطر يوصل للهدف بتاعه ده.
إمم. إمم. هم نَفْسهم مش راضيين. <chuckles> آه. آه. اهم. آه، بيقابلك نوعيّات من الناس اللي هي بتبقى بيقولوا عليها العصفورة بتاعة المدير، واللي هي بتروح ت تنقِل كل حاجة و والناس اللي هي مش مؤتَمِنة دي، بت تعامُلك معاهم بيكون إزاي؟
بالضـبط. آه. آه. آآ هاقول لِك أنا على حاجة. اتعاملي معاهم كل كلمه للمدير فاهم، اللي أنا عايز أوصّله للمدير وأوصّله بطريقة بقى زي ما أنا عايز كده، آجي أقول لهم إيه: "هاقول لكم حاجة بس أوعا تقول للمدير بقى." فاهم، ما تقولش له وأنا عارف إن هو هيقول له. <laughs> أنت فاهم، آه، ده يعني حصل كذا، كذا، كذا، امبارح وخلّصنا الشُغل في الوقت كذا. وبتاع والشُغل ده إحنا م مخبّينه بقى ومش مخلّيينُه يشوفه. فبنبقى عايزين نبقى عايزين المدير ي يطلب الشُغل ده أو يشوفه عشان يعرف إن إحنا عملناه كويس والّا لأ، فاهم، فهم
آه. أنت عارف إنه أي بت بتقول <chuckles> أيوه. آه، بتقول إنجاز حلو عشان تز آآ تشوف هو هيعمل إيه.
بال لأ، ده أنا باقول له كمان إن إحنا ما عملناهوش، ما العصفور هيروح ينقل له ه آه، ما العصفور هيروح يقول له ليه ده ما عملوش كذا وما مش عارف إيه وبتاع وإحنا نكون <laughs> فهو بقى بيروح على طول، بعد 10 دقايق، رُبع ساعة كده نلاقي المدير اتصل على التليفون "هاتوا لي الشغل بتاع،" كذا، كذا، كذا. "أهلًا أنت وصلت، لحقت مش قُلت لك ما تقولش يا ابني، طيب ماشي." <laughs> آه، نوغ
ما عملتهوش! آه. فأنت تكون عاملينه فهو لمّا ييجي يطلبه <laughs> يلاقوك أيوه. أيوه. <chuckles> ذكاء جدًا، جدًا اللي يصرّف اللي يس يعني يعمل الأسلوب ده يعني هو أنت كده بقيت أذكى منُّه هو كمان. <chuckles>
آه، ما ت "طَب تعالَ" بس ويقوم بقى إيه، عاملين العرض على المدير ون وأوري له الحاجة وبتاع، فجأة نلاقيه صارف لنا مُكافأة، التاني يبقى بيغلي بقى، فاهم. <laughs> أنا عشان أصرف لكم مُكافأة.
آه. آه. آه. بالضبط. <chuckles> طَب بالنسبة للراتب بقى يعني الراتب برضه اللي أنت ب بتاخده بيبقى ليه دور برضه في إنّك أنت تحس بالرضا أو ما تحسش، يعني اللي بياخُد راتب كويس بيبقى مأثّر على آآ آمم يعني موده كده طول اليوم، في الشُغل و آآ أ احكِ لي برضه. إمم.
فاهم؟ آه. آه، طبعًا. أكيد. أكيد. يعني الأوقات ال الأوقات اللي بنتحفّز فيها ويبقى فيها فلوس حلوة وبيصرفوا لنا بقى م يعني مكافآت وحوافز وكده، بيبقى الشعور بالرضا يا سلام! ده الشُغل حبيبي ده أنا أسيب كل حاجة وأروح الشُغل، بيبقى فيه شعور بالرضا جامد هنا. الوقت بقى اللي يقول له توفير نفقات وبنوفر عشان خاطر الشركة ومش عارف وإيه، وقت البُخل ده، فاهم، الواحد بيبقى متضايق برضه من جوّه، طَب ما أنا شغّال نَفْس الشُغل و وفي ناس بقى في ت إدارات تانية بقى مالية والّا بتاع وكده أشوفهم بياخدوا مكافآت اشمعنى؟ فاهم، باحس إن ما فيش آه، هنا ما بيبقاش في رضا، بابقى خلاص بقى
طبعًا. أيوه، أك أيوه. آه، طبعًا. ما فيش رضا برضه هو الراتب برضه مهم برضه، لإن ظروف الحياة بتبقى صعبة، فكل الناس بتبقى يعني نِفْسها إنّها يعني تتقدّر بمرتّب كويس، عشان تحس برضه إن هي يعني م الدنيا بقت أحسن معاها. طيب
جدًا. أكيد. طبعًا، وده بعيد عن الرضا الطبيعي بقى اللي هو يعني أنا راضي بكل حاجة ربنا كاتبها لي بقى والرزق اللي داخل لي ده ما لهوش دعوة بالكلام ده، بس آه، بس ما يبقاش بقى واحد بياخُد آآ أعلى منّي و وأنا باخُد أقل وإحنا ال2 شغّالين نَفْس الشُغل لأ، حاجة بتبقى ب بتزّعل يعني.
آه، طبعًا. لأ، دي حاجة تانية دي. آه. بالضبط كده. طب وال آآ التقدير بقى بتاع ال المدير نَفْسه أو لمّا ت بتعمل حاجة كده يعني آآ حلوة وأنجزت شُغل مهم ف في وقت قصير، تقدير المدير نَفْسه بيفرق معاك؟
إمم. بيفرِق، أنا عندي يفرِق بقى إن شاء الله حتّى لو قال لي كلمة كويسة، يعني لو قال لي برافو. هي بتبقى أحلى لو كان معاها 1000 جنيه كده والّا 2000 جنيه في ظَرف والّا حاجة، بس <laughs> بس لو شهادة تقدير، لو قال برافو والّا تكريم والّا قال قدّام الناس كلها ده عمل شغل ما حدش عمله أو كده، ياه باب طاير فد في السما، تمام. وفي نفْس الوقت الكلمة التانية السلبية برضو بت بتحطني في سابع أرض يعني.
إمم. آه. إمم. أيوه. <laughs> أكيد. إمم. أكيد طبعًا، طبعًا. طَب إيه كده اللي يخلّيك تقوم الصبح كده من النوم تبقي طاير من الفرحة كده وعايز ترُوح شغلك يعني بأقصى سرعة؟
آه. <chuckles> أنا عايز أقول لِك حاجة، إن مراتي دايمًا ت تتخانق معايا الصبح تقول لي إيه
إمم. إمم.
تقول لي: "أنت مالك قايم بتضحك ليه كده، فيه حد بيقوم بيضحك كده وهو رايح الشغل؟ <chuckles> أنت بتضحك، أنت فيه إيه هناك في الشغل ده؟"، تمام، أقول لها ما يعني ما بارضاش أقول لها بقى فيه زمايل كويسين، فيه حاجات حلوة، في عِشرة. فعلًا أنا بابقى صاحي الصبح باضحك وبالبس وباحط بارفان وباتشيِّك وبتاع ومش عارف إيه، ليه؟ لأني رايح جو جو يعني الحمد لله معايا كويس، زمايل كويسين، مدير كويس، بيئة شغل حلوة، تمام، مكان نظيف، آآ، فالواحد بيحس إن هو مبسوط وبيضحك كده وهو رايح الشغل، تمام. هي متضايقة بقى إن أنا ما ما ما آه. <laughs>
<laughs> أيوه. آه. جميل أوي. آه. إمم. صح كده. أيوه. <chuckles> لأ، إزاي! أكيد هي برضو أنت لمّا هتحكي لها هتبقى برضو مقدّرة يعني. طَب إيه اللي بيقلل بقى رضاك في الشغل؟ يعني يعني مثلًا أنت قُلت ال اللي هو ال عدم ال التقدير برضو بيقلل، هل في ال يعني آآ، عدم تنظيم الشغل آآ، بينكم وبين بعض في ال يعني في ال في ال في إدارة شغل، آه، دي بتبقى برضو ليها دور كده في عدم الرضا؟
آه. إمم. آه طبعًا. أيوه، أنا باحييكِ على دي. آه. طبعًا، طبعًا، يعني أول ما بييجي وقت كده ساعات اللي هو إيه، هاقول لِك الوقت ده بييجي إمتى بقى. وقت وقت رمضان بقى لمّا بيكون الكل صايم، تمام، آه، وما حدش مِركِّز في أي حاجة، أطلب الملف آه، آه، أطلب الملف مثلًا بتاع سين ييجي لي الملف بتاع 21 ألِف، أي حاجة، تمام. طبعًا هنا ما بيبقاش فيه رضا بس بابقى عاذر بقى إن في ظَرف، في صيام، في عدم تركيز، في حاجة، بس لمّا بيحصل بقى وما فيش معاه عذر، يعني فعلًا بيسبب إن في حاجة غلط، في حاجة متلخبطة، تمام ما أنت إيه متوفَّر لك كل حاجة، مُرتب وبتاخد وحاجة وبتاخد وكل المميزات قدامك، ليه بقى نشتغل غلط؟ ف فده بيضايق.
آه. أيوه. خُلقُهم بقى خلاص متضايقين في مناخيرهم. إمم. أكيد، أكيد طبعًا، آه يعني. يعني آه، يعني بالذات هُم بيبقى فيه زي حِجة كده إن هو صايم بقى إن هو بقى بيهمل في شغله إن هو مي ما بيأديش الشغل اللي عليه. مع إن آه، مع إن فيه مقولة كده يعني دايمًا يعني بتتقال إني س في الصيام الجسم بيبقى فيه طاقة أكتر إن هو ي يأدّي شغله آه، في بعض الناس كده قابلتها إنها في الصيام تبقى عندها آمم، يعني حماس كده للشغل أكتر؟
آه، أ ماشي باعدّي بنعدّيها. ما باشوفهاش بقى الطاقة دي. فيه، فيه بس يعني ما بافهمهمش برضو، يعني باحس إن هم فاطرين مش عارف. يعني بيكون عنده نشاط بزيادة، في فعلًا كده. <laughs> لكن الحالة العامة باحس إن هو إيه؟ الصبح جاي، آآ، يا دوب بيبقى عنده 10، 20 كلمة بالضبط بيقولهم ويبتدي الCurve ينزل بقى تمام؟ ما حدش بيتكلم بعد كده.
امم. <laughs> لأ حرام، يمكن هو طبيعته كده. <chuckles> آه. آه، صح، آه. طب وال و آه، قُل.
لكن لأ امم. لأ، باقول لكِ ده كان في ناس فعلًا بتبقى الCurve بتاعها عالي وبتشتغل كويس.
أيوه أكيد، أكيد. طيب امم الحياة الشخصية بقى، آآ، ليها علاقة كده برضو ب ب برضاك في شغلك، يعني هل بتنعكس على الشغل؟
امم. آه. طبعًا، يعني طول ما البيت معايا كويس وما فيش مشاكل والولاد بصحة وكويسين أكيد طبعًا بينعكس إن أنا هاروح الشغل تمام، ما فيش حاجة مضايقاني، آآ ما بافكرش في حاجة بقى شاغلة بالي، فهابقى الجو تمام وماشي كويس. أول بقى ما يبقى فيه مشكلة في البيت أو حد من الولاد تعبان أو كده، طبعًا بيبقى خلاص بقى ما مش مش راضي عن الشغل، في حاجة تانية أكبر واهتمام أكبر بقى مع الأولاد والمشكلة اللي عندهم، فبيأثر طبعًا.
أكيد. امم. آه. آه. أكيد طبعًا بيأثر طبعًا، وأكيد برضو الزوجة برضو بيبقى ليها كده برضو دخل في إن يعني ال إنك تحس كده إنك أنت م وأنت رايح الشغل تبقى مبسوط.
طبعًا، طبعًا، ده كفاية كلمة منها إنها بت بتخلّيني رايح الشغل طاير من الفرحة. فاهم؟ آه، يعني بعيد إن هي بتقول لي الصبح: "أنت صاحي بتضحك ليه؟" لأ بس كلام فيه ساعات تقول كلام حلو تمام؟ تخلّيني برضو إن أنا بتيديني دافعة لقدّام: "الله يكون في عونك،" ومش عارف إيه، "أنت بتتعب عشانا، أنت كده" تدي إحساس ليّا حلو "طب أنا كويس، أنا راضي طالما أنتم بتقولوا كده وتمام، يبقى أنا راضي إني أشتغل أي حاجة عشان"
طبعًا. بت <chuckles> أيوه. أكيد طبعًا. حلو أوي، يعني إحساس جميل طبعًا. وطبعًا أكيد بيبقى برضه بتعمل وقت يعني ب يعني ت مثلًا ت تخرّجهم في يوم آآ، تنبسطوا فيه كده، تروحوا مصيف، ده بيفرق معاك برضه؟
أكيد. آه. طبعًا. آه، الفصل ده لازم بقى، لازم يبقى في وقت كده الواحد يعمل إيه، زي ما بيعمل restart للكمبيوتر كده، أو يعيد تشغيله عشان يبقى الكمبيوتر يشتغل كويس. هو البني آدم كده برضه. آه، يعني خلاص بقى شغل، شغل، شغل، وبيت، ومش عارف إيه، وطبيخ ليها، و وأكل، ومدارس، وبتاع وكده. لازم يا إمّا بقى في نهاية كلّ شهر كده مثلًا ممكن ناخد يومين مثلًا، نخرج خروجة والّا حاجة حلوة، أو نسافر سفريّة مثلًا لمكان قريب، أو الإجازة الكبيرة بقى، دي برضه بتفصل جامد فعلًا إن الواحد يروح يصيّف بقى في مكان، مطروح، إسكندرية، كده بتدي برضه وبتغيّر جو جامد.
آه. أيوه، بالضبط كده فعلًا، تشبيه جميل <chuckles> آه. امم. امم. آه، جميل أوي. أكيد طبعًا. جميل أوي ال الكلمة اللي أنت قُلتها كلّ شهر مثلًا دي يبقى في خروجة كده، آآ، حتى الأولاد يرفّهوا عن نَفْسهم شوية، ما هو برضه الأولاد ليهم برضه آآ، يعني عندهم برضه بيبقى من المدارس والمذاكرة ضغط نفسي، وهُم كمان بينعكس على مذاكرتهم برضه إن هُم آه، يرجعوا مدارسهم آه. يبقى عندهم رضا برضه، خلّي بالك يعني أكيد. <chuckles> يب آه.
آه. أيوه، بيحبوا كده. بالضبط، آه، بييجوا يقولوا لي "ن عايزين نخرج"، آه. أيوه، أيوه طبعًا. طبعًا، لمّا بيشوفوا الحاجات الحلوة دي، وإن هو أنا باعمل لهم الحاجات دي وكده، بيسمعوا الكلام، وبيبقوا راضيين إن هُم هيذاكروا، وهيبقوا كويسين. ده فعلًا بيع بيعمل توازن حلو يعني.
آه. آه، فعلًا. أكيد طبعًا، أكيد. آآ، بجد كلامك عن الرضا ده وتوازن والت والتوازن اللي أنت عامله آآ، بين يعني إحساسك بالرضا في شغلك، ده يعني جميل أوي، أوي، و ومثال حلو يُقتَدَى بيه. وأنا مبسوطة أوي إنّي اتكلّمت معاك في الموضوع ده، وباشكرك جدًا، جدًا.
ربنا يخلّيكِ. وأنا كمان. و وأنا باشكرِك كتير أوي يعني، وأشوفِك على كلّ خير كده.